Oye, fíjate que tengo un un tema, a ver si me puedes, pues, por ahí dar un punto de vista o o o quizá darme un consejo. Am, últimamente he estado como queriéndome comprar algunas cosas, eh, principalmente porque, he visto algunas ofertas y eso en en línea. Ah, pero me entra mucho como que esta, digamos culpa de de gastar, pues, en cosas que que me gustan, ¿no? Ah, en algún momento había visto como que alguna frase que, creo que con la que me identifico mucho, que: "Es el el hecho de que yo me compre algo, siento que se lo estoy quitando de cierta forma a mi familia". Ah, y no suelo, pues, yo precisamente gastar, mm, ni cantidades altas, ni tampoco muy mínimas, digamos, ah, en mí. Entonces, pues sí, eso eso como que me entra un poquito de remordimiento, pero a la vez estoy como que en este conflicto, ¿sabes? De que realmente quiero cosas, eh, concretamente, pues son cosas como innecesarias, ¿no? Digamos algún videojuego, alguna ropa. Eh, que me gustan mucho, pero me detengo mucho por esta parte en la que siento que que pues, gastar en mí, podría utilizar ese dinero en, no sé, quizá i invitar a mi esposa a cenar o, no sé, algún gasto de la casa, algo que quede pendiente o simplemente ahorrarlo, ¿no? Entonces, pues, me entra como mucho esa culpa por por querer tanto algo, pero pero estoy entre esa espada y pared de de de comprarme algo que me gusta o o no gastar.
Entien Lo entiendo. Sí, claro. Entiendo. Bueno, eh, para saber un poquito más del contexto que me platicas, eh, esta culpabilidad, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzaste a sentirla? ¿Y es muy frecuente?
Ah. Ah, pues, realmente, mm, bueno, es es un poco complicado decirlo aquí porque, creo que la he tenido toda mi vida. Realmente desde que tengo yo mi dinero, eh, pues vaya, siento como que esa culpa de de comprarme algo, o algo así. Ah, pero, no es frecuente, pero, porque eh, en sí yo no es como que busque muchas cosas para mí, ¿sabes? No es como que todo el tiempo esté buscando algo que comprar o o que todo el tiempo quiera, pues sí, no sé que que que salga algo que me guste y no es como que inmediatamente mi primera reacción sea sea comprarlo, ni mucho menos. Entonces, realmente no suelo tener, eh, esta culpabilidad porque de entrada está como falta ese ese esa característica no de querer comprarme algo. Pero, ahorita me está pasando un poco más por el hecho de que justo, no sé, como que se alinearon los astros o o algo me está escuchando, porque, últimamente me salen cosas como muy relevantes a mis gustos y y pues, están ahí, ¿no? Entonces, pues, por eso como que me ha entrado más últimamente, porque, he visto como muchas cosas que me quisiera comprar, pero pues, no me animo por esta parte.
Ah, okey. Claro. Okey. <chuckles> Sí, claro, bueno, me imagino que, eh, desde siempre has tenido, pues, eh, la, mm, ¿cómo decirlo? La manera la manía de de estar comprando cosas para ti, ¿no? Para uso personal, em, ¿qué piensas de las personas, o qué pensarías tú s de las personas, eh si te llegaran a decir algo, o reclamar algo sobre sobre esos gustos que te das? O o, ¿has tenido algún tema, o algún, eh, conflicto con alguien por por eso?
Ah, no, de hecho, creo que es justo lo contrario, incluso <chuckles> he llegado a tener como, eh, no digamos molestias, no ni discusiones, pero, mi esposa, por ejemplo, si es una persona que que tiene mucha esta idea de de cómpratelo, ¿no? O sea, no no hay, por qué no comprarlo, am, entonces, no es como tal que entre como en discusión porque, me reclame, sino al contrario, eh, en cierta parte, creo que me reclama, que no lo hago, ¿sabes?, eh, que siempre está como de que: "Si tenemos el dinero, porque, no te lo compras, si es algo que te gusta y tal", ah, pero, para mí no sé, como que incluso no sé, agrego las cosas al carrito, ya tengo todo listo para hacer la compra y y siempre me arrepiento, ¿sabes?, siempre me echo para atrás y y no, mejor no. Entonces, pues sí, justo te te digo, no ha sido reclamo, pero, se ha llegado a ser como como que esas menciones de no, de de deberías de dejar de hacer esto de no darte gusto y tal, y y viene principalmente de mi esposa.
Okey. Ah, muy bien. Sí, claro. Bueno, tal vez, eso por lo que me comentas es que bueno, tu forma de ser o tu personalidad es una persona, pues, eh, que es dadivosa y que siempre es empática con los demás. Creo que por ahí viene el tema, por esa eso eso pasa, la culpabilidad que sientes, de que estás obteniendo algo para ti, pero, quisieras también dárselo a otra persona. En este caso, pues, tu persona más cercana que imagino es tu pareja, tu esposa. Entonces tal vez, por ahí viene el asunto de tu ansiedad, ya que, eh, te piensas comprar algo, pero, después o antes de hacerlo sientes culpa, porque, tal vez, piensas que lo vas a comprar tú y que tu esposa no lo obten no lo po no lo tendrá o que deberías de comprarle también a ella. Entonces tal vez, eso es lo que te detiene un poquito.
Ujú. Sí. Sí, sí, sí, creo que vaya, sí coincido mucho con esta con esta visión, porque sí, justo me pasa eso, sabes que que ya quiero comprarme algo, pero, de inmediato como que me viene a la mente algo que mi esposa quería y y me pongo como en esa encrucijada de de no, pero, pues, mejor se lo compro a ella, ¿no? Y y al final, pues, es lo que digo que en algún momento lo he llegado a comentar con ella, mm, pues, ella siempre está como con ese ese plan de pues, es que tanto podemos comprar lo tuyo, como podemos comprar lo mío, o directamente si tenemos que comprar lo tuyo o se puede hacerlo, pues pues adelante, ¿no?, ah, pero pues sí, a mí sí me entra como mucho esa culpa de de, mm, si tenemos equis dinero disponible, siempre me me oriento más m o mucho más a a comprarle algo a ella, en lugar de darme ese gusto a mí, entonces, pues sí, siempre me entra esa culpa.
Okey. Okey, bueno, tal vez, ah, ¿te has puesto a pensar en que, no sé, en en tu caso, esto podría estar pasando de que, igual dices tienes el recurso para comprar la las cosas que que deseas, pero no lo haces porque igual de alguna manera es tienes ese dinero destinado, más bien de reserva por algún imprevisto, o aparte de ese dinero que tienes, eh, reservado para pues, para compras para tus gustos, eh, ¿tienes otro extra para algunos imprevistos, ya sea se gastos médicos o cualquier cosa, pues, que se llegara a presentar? ¿Has pensado en eso?
Sí, pues realmente, vaya, siempre trato como de, eh, bueno, en general, eh, nosotros tenemos como que siempre nuestro dinero muy combinado y afortunadamente, pues, no nos va mal, ¿no? Entonces, eh, siendo sinceros, pues casi siempre hay de sobra, eh, afortunadamente siempre está, pues, un recurso disponible, digamos. Y, eh, incluso pues, contemplando esos imprevistos, siempre hay como que algo extra, ¿sabes? Pero entonces, eh, es por eso que te digo que tal vez, no surge tanto de que nos falte el el dinero o algo así, sino que de nuevo, <chuckles> no no sé por qué, pero para mí mi mi primer reacción es, eh, sí gasto esto, lo perdemos para para algo que nos podría llegar a servir a futuro, ¿no? O para algo que le podría dar gusto a mi esposa y eso me va a dar más gusto a mí, que comprarme algo para mí mismo. Ah, entonces pues sí, son ese tipo de pensamientos, pese a que no tenemos como que una carencia, digamos, para para poder comprar ciertas cosas.
Okey. Bueno, eh, podrías también revisar esas prioridades como un consejo priorizar, eh, las cosas que realmente deberías de comprar. Eh, lo que te haga feliz también cuenta mucho, eso siempre tenlo en cuenta. Si tú te vas a sentir bien realizando esa compra, pues, igual como te menciona tu tu pareja. Pues, adelante. Em, ¿ya has hecho compras? Eh, aún aún así, pensando en la culpabilidad, ¿has realizado compras y cómo te sentiste después de hacerlo?
Ah sí, ya en algún punto yo pues, he hecho como que algunas cosas realmente son son muy pocas en las que sí de plano no me puedo resistir, ¿sabes? Este, y la verdad es que cuando ha pasado, sí es algo algo que me, eh, me me genera culpa, pero antes de comprarlo, después de comprarlo, pues, ando como niño chiquito, <chuckles> ¿no? Con con juguete nuevo, ah, porque pues, realmente pues, sí disfruto de eso que que que estaba planeando e incluso me da como mucha satisfacción por saber que que que se pudo permitir. Am, entonces sí, eh, lo disfruto mucho, realmente como que ya teniéndolo en mis manos ya teniendo algo, pues ya es me me concentro 100%, en en disfrutarlo, digamos, no me da como una consecuencia después de de de de sentir culpa posterior a haber hecho la compra, eh, sin embargo, pues, sí se da como que pues un inicio, pero pues sí, creo que como lo dices y al final, s que tú lo confirmes como que me da mucho sentido que que todo lo que me dice mi esposa, ¿no? El el tema de pues sí, se tiene, no no hay por qué limitarse en las cosas que nos hacen felices. Em, entonces pues sí, supongo que que será necesario trabajarlo porque sí, eh, pues realmente está disponible, ¿no? No es como que que por comprar algo nos vaya a sacrificar alguna parte de nuestra vida, ni mucho menos.
Entiendo. Sí. Claro. <chuckles> Sí, bueno, en este caso, ya que has probado esos pequeños experimentos de las compras y bueno, te ha resultado algo satisfactorio. Te sientes bien, feliz contigo mismo. Igual tu pareja se siente feliz contigo, eh, yo creo que no tendrías ningún problema en darte esos gustos. Eh, debes de trabajar deberías de trabajar, en no sentir culpa, ya que pues bueno, no estás haciendo algún mal a nadie. Al contrario, estás haciendo un bien para ti y no afectas a terceras personas. Entonces yo, eh, como recomendaciones, eh, ponte a trabajar en eso, eh, recuerda cómo te sentiste las veces que has probado comprar y obtener esos artículos que te hacen feliz y bueno, pues, para adelante, cuando tengas la posibilidad o siempre que tengas la posibilidad y tienes el deseo de adquirir algo. Pues pues adelante, yo yo no veo ningún problema.
Sí, totalmente, creo que sí coincido mucho contigo. Si es algo que que, para serte sincero, me cuesta mucho superar esa barrera, ¿no?, que yo mismo me pongo, ah, pero, creo que creo que das con un punto muy importante, que es justo el tema de que no estoy afectando a nadie, eh, me hace falta quizá entender un poco eso, entender que que por el eh, claro, siempre y cuando no sea real, ¿no?, <chuckles> el que esté afectando a alguien, ah, pero pero, si realmente el el 90%, de las veces que ha pasado eso de sentir culpa, realmente no estoy afectando ni nuestras finanzas, ni ni ningún plan, ni ni a otra persona, ¿no? Entonces creo que sí me hace falta un poquito como trabajar en esa parte de digamos, liberarme de culpas que realmente por por cosas o consecuencias que realmente no existen, que no están ahí. Entonces sí, definitivamente voy a voy a intentar eso de de pues, darme algún que otro gusto un poco más a menudo y creo que sí, es es es muy buen consejo el que me dices de recordar esa sensación de de cuando ya lo tengo en mis manos y y no tanto concentrarme en en esa culpa que tengo antes de.
Sí. Sí, claro. Claro. <chuckles> Sí. Claro que sí. Bueno, pues, eh, de ahí podrías, eh, partir y bueno, espero mi consejo te haya ayudado de alguna manera, eh, re recuerda que pues, eh, a esta vida se viene a disfrutar, a gozar y pues, bueno, mientras tú tengas la oportunidad de darte esos gustos, yo creo que no hay nada que te lo pueda impedir y que pues obtengas una una buena felicidad contigo, tu pareja y pues, adelante.
Sí, totalmente, el definitivamente voy a poner en práctica este este tema de de no sentir tanta culpa y y créeme que me ayuda bara me ayudaron bastante bastante tus palabras, es algo que sí no contemplaba y quizás este este nuevo punto de vista es algo que me vaya a ayudar muchísimo en este tema. Entonces te te agradezco bastante que hayas platicado conmigo.
Que pases buena noche.
Igual.